İşte, herkesin bir, eee, tecrübe geçirmesi gerekiyor bence bunu anlayabilmesi için. Değil mi? I hı.
Bir de mesela Evet, bence de. Bir de mesela, eee, hiç şey biri değildim zaten; hiç böyle marka takıntısı olan bir insan değildim. Bence bu da benim biraz bütçe yapabilmeme fayda sağladı. Çünkü, eee, atıyorum bir şeye, bir yer, bir etkinlik için pembe bir tişörte ihtiyacım varsa ve bir daha giymeyeceksem bunu kötü bir yerden almaya da okay'im. Yani bu da aslında bütçeme yardımcı oluyor. Ama, eee, bir yandan da, eee, çok güzel hobiler geliştirdiğimi söyleyebilirim. Eee, bütçe yapmak adına verdiğim adımlarla. Çok güzel yemek yapmayı öğrendim. Bir şeyler pişirebiliyorum fırında.
Hı hı. Evet. Evet. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Güzel. Hari Çok güzel. Hı hı. <gasps> Çok güzel. Becerikli değil mi bu konuda? <chuckles> Harika.
Eee, limon Evet, limonata yapıyorum mesela dışarıdan içecek almamak için. <chuckles>
Hı hı. Evet. Çok güzel bir şey diyeyim mi? Çok zekice aslında gerçekten. Yani benim mesela bir kafeye, bir bara gittiğimde bana gelen en saçma şey şudur mesela: Bir limonataya para vermek ya da bir meyve suyuna, biliyor musun? Çünkü, yani, y yapılabilir bir şey. Hatta şey mesela, geçenlerde bir yere oturduk ve bir, eee, işte, limonata gibi böyle bir tane kokteyl gibi bir şey vardı. Eee, €6, tamam mı? Dedim ki, hani, "Ne olabilir ki yani?" Hani, meyve "Acaba" dedim, hani, "Meyveyi kiloyla alıp içine mi koydular? Nasıl €6 olabilir, yani?" Değil mi? Alkollü içecekler bile, hani, yedi euro'dan başlıyor. Düşünsene. Çok haklısın bu konuda. Hani, limonata çok basit bir örnek gibi gelebilir herkese ama bence çok önemli, çok büyük bir kriter aslında. Çünkü sadece değil, hani, kahveyi, cappuccino'yu ne bileyim, başka şeyleri de artık evde yapmaya başlıyorsun, değil mi?
Evet. Hı hı. Bana da. Bana da çok zor geliyor. Evet. I hı. I hı. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Evet. Be Evet. Evet. Ben, eee, mesela eve bir kahve makinesi aldım. Eee, kapsüllerini alırken her zaman böyle biraz şey oluyorum ama sonra bir kapsülün, eee, fiyatının dışarıdaki kahvenin 10'da 1'i olduğu aklıma geliyor ve, eee, evde yapıyorum, yani. Eee, bir de limonata şeyini geliştiriyorum mesela; çilek, karpuzlu limonata, çilekli limonata. Çünkü gerçekten i insan bir şeyler içmek istiyor dışarıda mesela. Eee, pi bir yerden gidip alacağıma şişelerce götürüp arkadaşlarıma da verebilirim.
Evet. I hı. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii ki. Yani aslında ortaya bir şey çıkarıyorsun. Hı hı.
Güzel aslında. Bir de, eee, mesela

Evet. Bir de mesela piknik yapmak, bütçe yapmak için sevdiğim bir şey. Eee
Evet. A a, çok güzel!
Evet. Herkes ufak bir yemek getirip de ortaya konulup herkes yiyip piknik yapabilir gibi düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Bu şey gibi bizim, imece usulü dediğimiz şey var ya, böyle, eskilerde yapılan şeyler. Gerçekten çok güzel. Bir de mesela herkesin bir şey yapması aslında, hani, insanların emek verdiğini gösteriyor, değil mi? Yani bir de şöyle bir şey ki, hani, herkes bir şey yapmasa, di bir alışveriş yapılsa o böyle kişi sayısına bölündüğünde çok daha uyguna geliyor aslında, değil mi? Yani sen çok fazla ödemiyorsun bu noktada. Bence bu da gerçekten güzel bir şey. Ben de bu arada tıpkı senin gibi arkadaşlarımızla bir şey yaparken mesela hep, böyle, hani, dışarıda böyle bir mekanda değil de, hani, -mekanda oturduğumuz da oluyor tabii ki de ama onun dışında daha çok
Evet. <giggles> Evet. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet.
böyle, doğada ya da birbirimizin evinde oturup böyle, eee, bir şeyler yapıp onun da, işte, ücretini bölüşüyoruz. Ve mesela kişi başı yirmi beş euro ya da €20 ödediğimiz, eee, değil mi, bazı zamanlarda, hani, öyle güzel yiyoruz ki, işte, eee, hani, etinden tut sütüne kadar, işte, böyle tatlısına kadar her şeyi yiyebiliyoruz. Bunu yirmi euro'yla dışarıda yapmak imkânsız aslında. Öyle değil mi?
Çok güzel. Çok güzelmiş. Çok güzel. <chuckles> Çok güzel. İmkânsız. Evet. Evet, bir de, eee, hep birlikte bir şey yaratmanın verdiği bir, eee, mutluluk da var bence ve arkadaşlıklarda, ilişkilerde beraber bir şey yapmak bence insanları bağl birbirine daha yakınlaştırıyor ve bağlıyor. O yüzden çok güzel bir şey.
Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Doğru. Doğru. Kesinlikle. Doğru. Gerçekten öyle. Yani, aslında bütçe yapmak bütçe yapmayı düşünmek biraz daha paramızı çok daha kontrollü bir şekilde yapabilmemizi, kontrol edebilmemizi sağlıyor, değil mi? Eee, çünkü nerede harcamamız gerektiğini biliyoruz. Nereye nereye harcamamamız gerektiğini biliyoruz. Yani, bu şöyle bir şey gerçekten; sanki
Evet. Evet. Evet.
hani, bir su var. Örneğin, hani, suyun nereye gittiğini biliyorsun, değil mi? Mesela bu küçük harcamalardan bahsettik ya, işte, onlar mesela farkında olmadan çok büyük harcamalara sebep verebiliyor. Her gün aldığımız kahveler günlük diyelim ki €5 olsun hadi maksimum. Günlük €5'dan, işte, haftada 6 gün içsek 1 haftada ne yapıyor? €30 yapıyor. 1 ayda ne kadar yapıyor? Yani, değil mi, hani, çok para yapıyor. Para yapıyor. Yani gerçekten çok büyük para yapıyor. O yüzden bence bunlara da önem vermek gerekiyor. Ve aslında hedefimiz neyse, yani ulaşmak istediğimiz şey neyse; ev olabilir, araba olabilir, tatil olabilir, bir çanta olabilir ya da küçük bir şey de olabilir. Yani, buna ulaşabilmek için kendi gelirimizden bir kısmını böyle ayırmak ve, hani, onun nereye gittiğini bilebilmek gerçekten hayatımızı çok daha kolay hâle getirebilir, öyle değil mi?
Evet. Evet. Tabii ki. Hı hı. otuz euro. yüz yirmi euro çok Evet. Evet, çok fazla. Çok çok fazla. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, ne olabilir? Hı hı.